Compreendo. É porque, assim, é, também, você tem que equilibrar, eh, o seu trabalho fora, o seu trabalho remoto em casa, as atividades domésticas e, assim, acaba não tendo muito tempo pra poder produzir, né, você mesmo fazer a sua comida, aquilo que você gostaria. Eu acredito que hoje essa tem sido a sua dificuldade, né. E e, assim, como você mesmo falou, antes você olhava pras pessoas e falava: “Pô, como é que pode, né, as pessoas ficarem comendo tanto os alimentos ultraprocessados?”. Porém, hoje você se encontra neste lugar, com a vida corrida.
Exatamente. Eu me encontro nessa situação, é uma coisa muito louca.
Gente, eu entendo. Assim, geralmente, que tipos de alimentos prontos você costuma desejar? E pra quase refeições, assim? É mais no almoço, mais café da manhã também, no jantar?
Olha, o café da manhã a gente ainda consegue comer uma coisa mais saudável, né. Então por exemplo, vou te dar o exemplo de hoje, eh, meu eu eu a gente acorda 5:00 horas, então eu faço o café do meu filho, ele comeu um pedacinho eh, ele não tem muita fome, né. Então por exemplo eu comprei panetone esse final de semana, então ele comeu um pedacinho de panetone com um copinho de leite, é uma delícia, né, da Bauducco ainda. <laughs>
Ah, que legal. Sim. Ah, panetone, coisa boa. Sim, <chuckles> gente, encontra Bauducco aí, e nos Estados Unidos?
Sim. Sim.
Ah que legal, muito bom.
É muito gostoso. E aí, eu depois, eu fiz pra mim e para o meu esposo, a gente fez um ovinho com queijo, hã, 1 copinho de suco e a gente não come muito, e um uma fatia de panetone dividida em 2, a gente come pouco de manhã.
Sim.
Só que, por exemplo, agora ele ele às vezes ele volta pra comer em casa e às vezes não. Então, por exemplo, hoje eu já descongelei uma lasanha.